Eee, biasanya ada gitu ya, datang turun kan, tapi mereka lebih fokusnya mungkin ke daerah-daerah yang benar-benar parah atau daerah-daerah yang pelosok, kayak aku kan. Nah, itu mereka nggak terlalu salurkan bantuan karena masih lumayan banyak gitu, mungkin toko-toko yang buka gitu kan, yang bisa dibeli sama kita, gitu kan. Nah, tapi sih, ya susahnya, ya itu tadi gitu kan, rebutannya itu. Karena, banyak
Ada ada. Heeh. Oh, iya iya iya. Jadi iya iya. Iya iya. iya iya. Oh, iya iya iya. Iya, bener juga sih. Air, ya? Oh iya, bener ya. <chuckles> Yang tutup ya, bener-bener. Alhamdulillah sih, sayo iya iya, alham heeh, heeh heeh. Jadi maksudnya kebayang juga gitu, jadi maksudnya kan saya kan alhamdulillah kan, eee, meskipun ya banjir juga mungkin bencana yang nyusahkan gitu, tapi kan ternyata maaf, banyak juga ternyata daerah-daerah yang kayak Mbak, gitu yang, eee, nggak kebayang gitu, kalau saya maksudnya, eee, ada gempa gitu yang kadang, le yang sering gitu kan yang bikin kita, ketakutan gitu kan, dan apa namanya, kayak tadi, Mbak, gitu jadi kesulitan akses air gitu kan. Oh, serem banget itu.
Hmm, iya, kayak rebutan Indomie, gitu kan. Iya iya. Iya, bener. Iya, ya. Mmm, benar benar. Trauma, gitu kan. Iya iya, bener banget, mhm. Jadi ya, kita ya namanya Indonesia secara keseluruhan memang rawan bencana ya, Mas, ya negara kita gitu kan, banyak lempengan, patahan, gitu kan, di bawah Indonesia. Jadi ya kita harus siap siaga aja sebagai masyarakat dan, ya, apa namanya tuh ya, bertahan hidup gitu ya, Mas, ya dengan ya macam-macam bencana yang ada di sekeliling kita. <chuckles>
Itu jug heeh. Bener, bener banget. Bene oh iya, benar. Benar. Mhm mhm. Iya, iya, iya, bener bener bener bener, itu dia sih, yang penting kan kita kompak ya, maksudnya sekeluarga satu rumah kita kompak gitu, ngadepin misalnya ada bencana, kita harus siap ngapain gitu kan, misalnya nyiapin makanan bener.
Iya. Nah, itu dia, benar benar. Iya iya, nah, itu dia saling membantu, mungkin ada daerah lain yang sedang kena bencana. Nah, kita biasanya saling donasi, gitu kan, kirim bantuan. Nah, itu yang penting. Iya, betul banget! Wah, ini seru banget ya, obrolan tentang bencana alam ini. Makasih banyak Mas, atas waktunya.
Nah, bener. Bener bener bener. Bener bener bener bener. Setuju ya, mungkin ya min Bener. Iya iya. Iya, iya makasih Mbak, ya, nih untuk, eee, input, eee, mas sharing-sharing ilmunya, iya iya. Oke deh, makasih Mbak, ya.
Iya Mas. Iya, semoga bisa ngobrol lagi. Iya, Mas. Selamat pagi.
Iya iya. Ka pagi.